คือเรา การทำฟาร์ม หรือการทำอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเนาะ ถ้า เราก็ไปซื้อที่ไว้ก็คือแบบมาก ก เกิน 50 ไร่อะค่ะ แล้วมันก็กว้างใหญ่ไพศาล แล้วเราไม่สามารถที่จะดูแลคนเดียวได้อะค่ะ เราก็ต้องจ้างคน ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ย พอเราจ้างคนเสร็จแล้วอะค่ะ เขาไม่ได้ทำตามคำสั่งเราเนาะ ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะค่ะ เขาก็มองว่า เอ่อ เราต้องฟังเขาสิ ไม่ใช่เขาฟังเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ เออ ครับ อ้อ เออ ๆ ๆ อ๋อ ทั้ง ทั้งที่เราเป็นผู้จ้างเนาะ แต่เขาก็ยังมีทัศนคติแบบนี้กับเรา อืม แปลก แปลกมาก
อา ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ เขาก็จะ เหมือนจะมองว่าแบบเป็นเด็กจะไปรู้เรื่องอะไร เกิดมาก็ไม่เคยทำไร่ทำสวน อ่า อยู่ ๆ จะมารู้ดีได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อา อ๋อ แล้วสุดท้ายมันก็เลยแบบว่าไปรั่วตรงนี้เอา
<chuckles> สุด ใช่ แล้วเขาก็ไม่ได้ทำตามที่เราบอกเลยค่ะสักอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำหยด ไม่ว่าจะเป็นการ อ่า ทำดินให้มันสูงขึ้น หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่มีเลย
ครับ อือ ๆ ครับ ครับ คือทั้งที่เราอาจจะ เอ่อ ส่วนตัวก็คือไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับ เรื่องการทำฟาร์ม?
แต่เราก็ศึกษาไง เราก็แบบว่าไปดูงาน เราก็อะไรมาไง แต่เขาไม่เชื่อเราไง
เออ ครับ อ๋อ ก็คือองค์ความรู้ของเราเนี่ย มัน มันใหม่เกินที่เขาจะเข้าใจด้วย ใช่ไหม เขาก็เลยไม่เชื่อเรา โอ้โฮ เป็น เป็นเรื่องที่นอกแผนมากเลยเนาะ แล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับเนี่ยได้ เออ กอบกู้ส่วนที่เหลือกลับมา อ๋อ <chuckles> ครับ โอ้โฮ อ่า เข้าใจได้เลย อือ อือ
ใช่ ถูกค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ <chuckles> กลับมาทำงาน ต่อ <laughs> เออ หันกลับมา เอ่อ กลับมาทำงาน Work From Home ต่อค่ะ แต่ว่าเป็นคน คนละบริษัท อือฮึ ค่ะ ก็ยังหางานเดิมได้เหมือนเดิม
ครับ อ๋อ ก็ยังมี อ๋อ เรายังมีความสามารถอยู่ ก็ยังกลับไปต่อตรงนี้ได้ แล้วก็มาเริ่มเก็บเงินกันใหม่ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ เพราะว่าสมัยนั้น เอ่อ ความสามารถตรงนี้มันยังเป็นที่ต้องการ แล้วก็มีคนทำเป็นน้อยเนาะ ก็เลยได้งานตรงนั้นต่อค่ะ
อืม

อา หลังจากนั้นค่ะก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่ค่ะ ก็คือพอหลังจากเราทำ freelance เสร็จเนาะ แล้วก็งาน freelance เนี่ยค่ะ มันก็ ทำรายได้ให้เราเป็นกอบเป็นกำเนาะ แล้วก็ให้อิสระกับชีวิตเรามากด้วย เพราะเราอะ สามารถที่จะเลือกเวลาทำงานได้ ตราบใดที่เราทำครบตามจำนวนชั่วโมงที่เขาบอก ใช่ไหมคะ เราก็เลือกเวลาทำงานได้เองค่ะ แล้วทีเนี้ยเราก็เลย เหมือนมีโอกาสที่จะไปรับงานอื่นเพิ่ม เราก็เลยไปทำงานประจำค่ะ
ครับ อืม อืม อือฮึ ครับ อ๋อ อ้อ กลับเข้าไปทำงาน บัน
ไม่ อาจจะไม่ได้เรียกว่างานประจำเนาะ อาจจะเรียกว่าเป็นงานที่ทำ อ่า เพิ่มขึ้นใน ในสายงานใกล้เคียงกันเนาะ แต่ว่าเป็นคนละบริษัท อันนี้ก็คือ อ่า ไปทำเป็นเหมือน เป็นพาร์ตไทม์เนาะช่วงแรก ๆ ก็เลยทำคู่กัน สอง งาน
ครับ อืม อือฮึ อืม ครับ อ๋อ ซึ่งพอเรา เรียกว่าเราหมดความกลัวตรงนี้เนี่ย เอ่อ โอกาสต่าง ๆ มันก็สามารถมองเห็นได้มากขึ้น แล้วก็จับต้องได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ? ที่เราจะ เราลองงานอื่น ๆ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ พอเรา มันก็มีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาเนาะ แล้วมันก็มีคนแบบมาชักชวนไป แล้วด้วยความที่เราไม่กลัวแล้วอะค่ะ เราก็กล้าที่จะลอง กล้าที่จะเปลี่ยน เพราะเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กจริง ๆ เดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้
ครับ ครับ อ๋อ ครับ ๆ อ้อ เพราะว่าในตลาดแรงงานเนี่ยเราก็มองว่ามันมีช่องทางให้เสมอ ถ้าเรา เอ่อ มีความสามารถด้วย อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
อา ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ใช่เลย แล้วเราก็เลยแบบว่า เออ ไปทำงานทั้งแบบ 2 ที่พร้อมกันควบคู่กันไปใช่ไหมคะ โดยที่งานแรกเนี่ยก็ไม่เสีย งานที่ 2 ก็ไม่เสีย ค่ะ แล้ว พอหลังจากงานที่ 2 เขาเสนอให้เราไปทำประจำเนาะ เพราะว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ย อ่า เราก็อยากจะทำแค่พาร์ตไทม์แหละจริง ๆ แล้ว แต่เขาก็บอกว่า "เออ มาทำประจำเหอะ" อะไรเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็ไปทำประจำ เราก็เลย งาน งานแรกที่เราทำอะค่ะ ก็กลายเป็นงานเสริมไป
อืม ครับ ครับ อา ครับ ครับ อืม ท ทำไมถึง เอ่อ ลดความสำคัญของงานแรกลงครับ งานที่ 2 ดีกว่ายังไง?
เพราะว่างานที่ 2 เขาจ่ายเยอะ กว่า <chuckles>
อ๋อ โอเค ครับ เข้าใจได้เลยครับ ตรงนี้ <chuckles>
<chuckles> เราก็ต้องจัด priority เนาะ ใครให้เยอะกว่าเราก็ ไป กับคนนั้น เออ ก็
อา ๆ ๆ แล้วโดย โดยเนื้องานนี่ก็มี เรียกว่าใช้ศักยภาพพอ ๆ กันเลย อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
งานที่ 2 จะง่ายกว่าเยอะค่ะ งานที่ 2 ค่อนข้างง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรซับซ้อนเนาะ เพราะว่างานที่ 2 เนี่ยเป็นแค่งานประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ ต่างประเทศ แล้วก็ไปประชุมแค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรเยอะ อา ส่วนงานแรกเนี่ยค่ะมันเป็นการ ในเรื่องของเทคนิคเนาะ มันการทำคอมพิวเตอร์ ทำอะไรพวกเนี้ยค่ะ อืม มันจะค่อนข้างที่จะปวดหัวนิดหนึ่ง
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ ๆ อืม ครับ ๆ